Pero paano po 'yan na-refund pa po kayo?
Ah, oo, hindi naman siya inaasahan kasi na magkakagano'n. Ah, may option kami na, ah, i-re-refund namin siya or at the same time bibigyan kami ng discounted price, um, parang na-o-offset 'yung price doon ng original na nabal nabili mong ticket dun sa next, ah, concert, if ever.
Ah. Mm. Na parang credit, oo.
Oo, parang credit memo na lang siya. Kaso paano ako magtitiwala na siyempre nung time first sino bang ma Oo, kailan ba matatapos yang pandemic, di naman agad-agad na next month, next year magka matatapos, 'di ba, 'yun na nga 'yu naglockdown na nga lahat, eh. So, ako ano, ah, Siguro masasabi ko na rin siyang memorable eh concert siya sa akin kasi hindi ko talaga siya nara naranasan nang maayos, kasi naka-prepare na talaga ako, willing ako magpuyat nang magpuyat nung 2 days, ah, 2 days na 'yun para lang sa concert na 'yun. Kaso wala hindi ko siya na na puntahan and 'yun 'yung pinaka-frustration ko until now. Pero, 'yung isa sa mang pero mahira na anohan din ako which, ah, medyo luma na sila 'yung, Orange and Lemon.
Ay. O Una matatapos. Ang gulo nun, 'no? Oo. Mm. Mm. Ah okey, mga Bulakenyo to eh, 'no po. Orange and Lemons.
Oo. Oo ata, fan lang talaga nila ako pero nakapunta talaga ako tapos 'yung mga most ah, mostly, sino ba? Hmm, wala kasi ako masyado talagang pinupuntahan na mga ano, 'yung mga, nasa ano lang 'yun sa mga UP, UP Fair ganiyan. 'Yun 'yun mga malalapit lang 'yung mga pinupuntahan ko.
Oo. Wow. Ayun, oo.
'Tsaka dapat sa Ben&Ben, kaso ang haba ng pila, eh, hindi ko kinaya.
Oo. Yu

Mm, hindi nga hindi nga siya ganun ka-stable as of now. Parang madami pa siyang pinagdadaanan. Pero alam niyo po sobra kasing nostalgic ng M2M lalo na sa mga 80s, yung mga millennials. Kaya talagang parang iba yung impact nya.
Oo. Hindi ako millenial, pero naabutan ko sila sa MTV 'tsaka sa MYX kaya pamilyar ako sa kanila. <chuckles>
Okey, sa MYX, oo. <laughs> Totoo. Ayun, ako kasi millennial ako kaya parang 'yan yung mga naabutan ko 'tas hinihintay ko nga The Moffats, eh, pero dadalawa lang sila nag nag-aano ngayon, eh. Dala oo, sila na lang dalawa. So, ayun.
Nag-a-active. M Ako feeling ko kung napanood siguro ako ang hinihintay ko My Chemical Romance 'tsaka yung
Ah, talaga?
Oo, <chuckles> ano ako. <chuckles>
Imoy emo, emo ka pala da <scoffs>
Oo, punk rock tayo. <chuckles>

Oo, siguro isa pa 'to sa talagang eto, kahit siguro 'to mas tumanda pa 'ko or magkapamilya ako, eto yung magiging pinaka frustration ko, siguro yung concert ni Taylor. <chuckles>
Taylor Swift, oo nga, eh, wala kasi sa Manila.
Oo, ang sakit sa budget.
Nakakalungkot.
D sobrang ano, sobrang excited pa naman ako, kaso nung nakita ko yung queue, tapos yung, kung gaano siya kamahal 'pag kinonvert ko siya parang, it's okey. <chuckles>
Laki 'di ba? <chuckles> Yung pinsan ko, umattend sila, hindi ko lang nga alam kung sa Singapore ata yun.